Bạn ơi, không biết là bạn đã bao giờ có cái cảm giác là, kiểu, trong lòng thấy trống trải, trống rỗng chưa bạn? Kiểu, dạng như là tự dưng bây giờ không biết rằng là, ừ, mình làm được cái cuộc ừm, mình làm được cái gì cho cuộc đời này ấy. Tức là dạo này gần đây nha, là mình cứ bị bị một cái câu hỏi trong đầu. Hình như là hôm tức là nó bắt đầu từ cái hôm nọ là mình có đọc báo ấy, là mình xem về những cái người rất là thành công, rồi là thậm chí là họ không chỉ thành công trong cuộc sống của họ, rồi họ còn đem lại cái cái lợi ích cho những người khác. Ví dụ như là công ăn việc làm cho những người không có tức là những người nghèo này, rồi là đi nó gọi là giúp đỡ trẻ em vùng cao này kia á. Thế là tự dưng mình bị một cái suy nghĩ là rõ ràng bây giờ thì cuộc sống bên ngoài của mình nhìn thì cũng coi như là ổn đi, cũng cũng đi, có công việc, sinh hoạt đều đặn, nói chung là không thiếu thốn. Nhưng mà từ khi mà mình xem được những cái tin tức đấy trong lòng mình, kiểu, xuất hiện những cái suy nghĩ rằng là, ừ, mình cũng chưa làm được điều gì ý nghĩa cho người khác hay là xã hội ấy. Thế là mình cũng bị chất vấn bản thân về cái nó gọi là cái y ý nghĩa của mình trong cái cuộc đời này ấy. Ờ, thật ra thì bản thân mình nha, mình cũng không muốn mình trở thành một cái hạt cát, gọi gọi là không để lại dấu ấn gì ấy bạn. Nhưng mà nhưng mà nếu mà nói trắng ra thì mình chưa làm mình cảm thấy rằng là mình chưa làm được cái điều gì để mà mình có để lại một cái dấu ấn gì đấy cho xã hội cả á bạn. Cho nên là <sniffs> mình cũng muốn là tìm được một cách đóng góp làm sao phù hợp với khả năng hiện tại của mình, và có thể vượt qua cái cảm giác là <sniffs> mình mình chưa làm được gì, mình yếu kém hay là như thế nào đấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm, yeah. Ờ, sau khi mà nghe bạn, ờ, chia sẻ xong thì mình, ờ, mình nhận ra là bạn là một người có cái, ờm, ý thức hiện sinh rất là cao, à, và có những cái suy nghĩ rất là sâu sắc nữa. Thì để mình hiểu rõ hơn bối cảnh chút xíu đi, thì bạn cho mình hỏi là những cái cảm giác này nè, cái cảm giác mà bạn đang, ờ, đang chưa có, gọi là, cống hiến hết mình cho cho cuộc sống và xã hội á, nó đã ờ xuất hiện từ hồi nào hả bạn?
<laughs> Ừ, được nè. Ừm, nếu như mà nói về cái cảm giác nha, thì mình nghĩ là, ừm, khá là lâu rồi ấy. Tức là hồi xưa nha, từ cái thời mà mình đi học ấy, thì đương nhiên là khi mà kiểu dạng như, mình nhìn thấy ba mẹ mình thi thoảng cũng cho trẻ em, mấy cái đứa mà đi bán kẹo cao su ấy, cho tiền lẻ này, hay là mấy ông bà ngồi, ờ, ừm, kiểu dạng như là, rất là già rồi mà vẫn phải mùa đông rét mướt mà mặc có mỗi một cái áo mỏng tang đi ra ngoài đường, phải bán này bán kia á. Thì mình nhìn thấy ba mẹ mình làm như thế, thì mình cũng làm theo, nhưng mà mình cảm giác là hồi xưa mình chỉ làm theo một cái cách nó, gọi là, quán tính thôi. Khi mà mình thì ba mẹ mình làm như vậy thì mình nghĩ rằng điều đấy là đúng đắn cho nên mình làm, nhưng mà mình chưa có một cái ý thức rõ ràng là tại sao mình phải làm như thế ấy, xong rồi là từ khi mà mình bắt đầu, gọi là, ừm, lớn lên một tí, từ khi đại học sinh viên này, rồi là bây giờ là bước chân vào, gọi là, đi làm rồi nhá, thì mình càng có cái cảm giác là, ừ, hình như là, ừm, mình cảm giác đầu tiên là bị cái cảm giác là nó hơi bị lạc lõng ấy, ờ, kiểu dạng như là, mình không giúp ích được gì cho đời, đúng không? Cho nên là kể cả mình có bị làm sao thì cuộc sống này cũng, ơ, nó vẫn vận hành như vậy ấy, ừm, đấy, bạn bạn bạn hiểu cái cảm giác đấy không? Thật s thật sự là cái cảm giác này nó rất là khó nói ấy, mình cũng không biết miêu tả như thế nào. Nhưng mà ngoài ra thì mình cũng bị một cái cảm giác đó chính là, ờ đấy, mình tại sao mình lại không giúp người ta được nhiều hơn thế? Nhưng mà thật ra thì trong cái khoảng thời gian đó, nói chung là mình cũng cũng muốn giúp, nhưng mà mình chỉ có nhiêu đó khả năng thôi ấy, mình không thể làm được nhiều hơn ấy. Ờ, đấy, cho nên là, ờ, mình mình cũng tự thuyết phục bản thân rằng rằng là nha, ờ, nhiều khi cái sự giúp đỡ của mình có khi cũng chả đáng đáng là bao ấy bạn, thế là nhiều lần cũng có những cái lần là mình thấy những cái thông tin, gọi là, ừm, những cái dự án, à, hay những cái campaign mà, kiểu, người ta, ờ, ủng hộ này kia ở trên mạng ấy, thế là mình lại bị suy nghĩ là "Thôi, mình cũng đáng bao nhiêu đâu, ờ, giúp được thì giúp, không được thì thôi" ấy bạn.
À. Ừm, mình hiểu. Ừm. Rồi. Ừm. À. Ừm, ừm, mình hiểu. Ừm. À. Ừm. Ừm, rồi mình hiểu rồi nha. Ờ, thực ra thì, ờ, mình thấy bạn còn là một cái người, kiểu, có một cái tấm lòng rất là rộng lớn luôn á, tại vì, à, đồng ý là không mình đồng ý là bạn có nói là những cái, à, đóng góp của bạn nó không nhiều nhưng mà bạn có đóng góp là bạn đã hơn rất nhiều người rồi, à, và mình thấy cái điều đó đã rất rất là hay rồi đó. Vậy thì nha, à, cho mình hỏi đi, ừm, là, ờ, bây giờ á, ừm, cái điều ví ví dụ như nha mình nói ví dụ nếu mà bây giờ trong người bạn có, ơ, mình cho đại 30.000.000.000 đi, <chuckles> thì, à, rồi rồi thì bạn sẽ muốn làm những cái điều gì để tạo dấu ấn cho cuộc đời này?
Vậy á hả? Ồ! Ừm, cảm ơn bạn nè. Ờ, 30.000.000.000, nhiều á. Thật ra thì nếu như mà mình có 30.000.000.000 trong tay ấy, thì thật ra nói có thể là hơi ích kỷ một tí, nhưng mà cái việc đầu tiên mà mình làm chắc chắn là mình sẽ nghĩ cho bản thân mình, là bây giờ mình cần cái gì thì mình sẽ mua cái đấy này, rồi gia đình mình đang thiếu cái gì thì s mình sẽ mua cái đấy cho gia đình. Đầu tiên là mình sẽ nghĩ đến câu chuyện là mình phải tiêu tiền cho gia đình, cho bản thân mình cái đã. Rồi còn dư bao nhiêu đi, thì mình sẽ nghĩ đến câu chuyện là, ừ, mình có thể giúp đỡ người khác. Thì nếu tức là mình cũng đã rất nhiều lần mình nghĩ đến câu chuyện là bây giờ trúng số thì mình làm cái gì ấy bạn. Ừ, đấy, chắc cái này không phải của riêng ai đâu. <chuckles> Ờ, thì <tsk> những cái lần đấy mình cũng đã nghĩ rằng là, nếu mà như thế thì sau khi mà mình trang trải những thứ thứ mà mình cần thiết cho cuộc sống, cho gia đình xong ấy, thì mình sẽ trích ra một phần, gọi là, có thể đem đi từ thiện ấy bạn. Ờ, cái này thì nói chắc là nó hơi chung chung một tí, nhưng mà mình thật sự là mình cũng muốn giúp. Ờ, bởi vì là có một cái lần nha, là mình đi lên Sa Pa á, mình nhìn thấy rằng là ở trên đấy có rất là nhiều những cái em bé, em bé tí ấy bạn, Sapa rồi Lào Cai này kia á, ờ, là má má của các em ấy coi như là, trời rét căm căm, đúng không? Áo thì mỏng tang. Tức là hoặc là đối với bản thân mình thì mình thấy là mỏng ấy, nhưng mà tụi nó có thể là tụi nó quen rồi. Ờ, thì đấy, ờ, trong trời lạnh như thế, các em phải ra rồi đứng nhảy múa giữa đường để mua vui cho một cho khách du lịch ấy, rồi là khách du lịch sẽ cho các em từng đồng, từng hào một. Gọi là, nó không có nhiều đi chẳng hạn, nhưng mà, gọi là, cũng có cho. Thì mình thấy rất là thương ấy bạn.
Ừm. Rồi. Ừm. <chuckles> <laughs> Ừm, ừ, đúng. Ừm, ừ. Ừ. Ừm, ừ. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm, mình hiểu.
Đấy, cho nên là mình nghĩ rằng nếu mà mình có nhiều tiền thì mình sẽ giúp đỡ các em nhỏ như vậy á.
Ờ, rồi, mình hiểu rồi nha. Vậy thì bây giờ nè, đối với bạn á, cái cách mà ý nghĩa nhất mà một người nào đó có thể làm để mang lại cái giá trị cho, <sniffs> ờ, cho cái cuộc sống và xã hội, nó sẽ là cái gì?
Ừm, nếu mà nói là cách để có ý nghĩa đi, thì thật ra mình nghĩ có nhiều cách lắm. Ờ, ngoài câu chuyện là từ thiện, tức là đưa tiền cho người ta, đúng không? Thì mình cũng có thể đi theo một cái hướng khác. Ờ, bởi vì người xưa hay nói rằng là "Đừng đưa cho con cá mà đưa cho cần câu" ấy. Đấy, tức là họ có thể, ví dụ ở trong cái tầm mà khả năng của họ đi, họ có thể tạo công ăn việc làm cho người ta thì thậm chí mình thấy cái việc đấy nó còn có ý nghĩa hơn rất là nhiều cái việc là cho tiền hay là cho một bữa cơm ngon. Tức là chuẩn bị cho cho những cái người mà thiếu thốn như thế, họ có một cái hành trang để họ có thể tự đứng vững trong tương lai ấy. Thì đấy cũng là một cách là nó gọi là đem lại lợi ích cho xã hội ấy. Nhưng mà bản thân mình khi mà mình nghĩ lại thì mình thấy đúng, cái việc đấy là rất là hay. Và, kiểu, nếu mà trên, a, trang à, nó gọi sao nhỉ? Trong cái thang điểm đánh giá ấy, thì mình đánh giá cái đấy là maximum, gọi là, đứng số một đi đúng rồi. Nhưng mà trong cái khả năng của mình thì mình không thể làm được như thế, hoặc là hiện tại mình vẫn chưa thể làm được đi. Đó, cho nên là mình cũng, kiểu, <tsk> day dứt đấy bạn.
Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Rồi. mười trên mười, rồi, ừm. Ừm. Ừm. À, cái rào cản mà để bạn hổng làm được nó là cái gì? Là thời gian hả hay là là cái gì?
Trời ơi! Nhiều lắm chứ. Bây giờ ví dụ như là, ờ, nói về câu chuyện là tạo công ăn việc làm cho người khác đi, thì thật sự bây giờ mình cũng đang không có cái gì, gọi là, để có thể tạo công ăn việc làm cho người khác mà. Ờ, nếu như mà tính thời gian về lâu về dài, đúng không? Thì đương nhiên là cũng chưa biết được, biết đâu trong tương lai mình mở một cái, ờ, công ty, doanh nghiệp, hay là, ờ, nhà hàng gì đấy thì mình cũng có thể, gọi là, tạo công ăn việc làm cho người ta, thì đấy là chuyện khác. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì mình chưa có gì trong tay ấy, ờ, mình cũng kiểu, tức là nó nó bị giới hạn về cái khả năng hiện tại, về những cái gì mình có thể làm bây giờ ấy bạn.
À, rồi. Ừm, ừm, ừm. <laughs> Rồi. Ừm, mình hiểu rồi nha. Rồi, sau khi mà mình nghe cái chia sẻ của bạn á, mình có một vài cái đề xuất như vậy nè, bạn nghe thử coi nó có phù hợp cho bạn hông nha. À ừm, đầu tiên á, thì thật ra mình thấy là bạn đang đi đúng hướng rồi đó, tại vì, ờm, ừm, tại vì đối với bạn là bạn đang suy nghĩ coi cái điều gì là mang lại giá trị nhất cho những người cần nhất thì bạn nghĩ là, ừ, hãy cho người ta cái cần câu đi, đó là một điều rất là chính xác luôn, tại vì nếu mà bạn chỉ cho người ta con cá thôi thì bạn sẽ tạo ra, kiểu, một thế hệ toàn ăn xin. Thì người ta sẽ hông biết làm gì khác ngoài, kiểu, ăn là là gọi là, nhận lấy những cái điều mà được ban phát bởi những người khác, đúng hông? Ừm, thì ờ, trong cái câu chuyện mà, ờ, giúp cho người ta có cách để người ta tự kiếm cơm á, có rất nhiều cách bạn ơi, hông nhất thiết là bạn phải mở một doanh nghiệp và thuê người ta đâu. Ví dụ như là, ờ, ví dụ như nha là giống như hồi xưa bạn đi học, đúng hông? Thì bạn phải học, ờ, mười mấy mười mấy môn 1 năm chứ đâu phải là bạn chỉ học có 1 môn là bạn có thể lớn lên và thành một người trưởng thành r kiếm tiền từ cái 1 môn đó đâu, đúng hông? Thì, ờ, trong cái câu chuyện này cũng giống như vậy luôn, ví dụ ha, mình đề xuất là bạn hãy tìm thử những cái cộng đồng mà người ta dạy tiếng Anh cho mấy, ơ, mấy cái đứa trẻ mà, ờ, nó có hoàn cảnh khó khăn nè, ờm, đó cũng là một cái cách ừm, cái này điều này á thì có nghĩa là thường là nó theo một cái hình thức, gọi là, tự nguyện và bạn tự đăng ký những cái khung giờ mà phù hợp với bạn và bạn sẽ tới những cái nơi đó để dạy cho những cái đứa trẻ đó, ờ, về tiếng Anh, nó cũng có thể là giao giao tiếp, nó có thể là bất cứ thứ gì trên đời này luôn. Tại vì cơ bản thì các cái bạn trẻ đó, các bạn hông được đi học á, nên là bạn dạy cái gì nó cũng đáng quý hết trơn. Đó thì đây sẽ là, ờ, một cái, ơ, một cái điều rất là thực tế mà bạn có thể làm liền luôn tại vì những cái, gọi là, cộng đồng từ thiện này, cộng đồng hỗ trợ này á, ở cái ở đâu nó cũng có hết, có nước trong nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam có đều có cái này hết á. Thì bạn, à, hông biết là bạn thấy sao về cái hướng này nè?
Ừm, được nè bạn. Vậy ấy hả? Ừ, đấy. Đúng rồi á bạn. Vậy Ừm, mình hiểu. À, hay ha! Ừm, mình hiểu. À, rồi. Ờ, hay á. À, rồi. Ừm, mình thấy cái cách này rất là hay ấy. Tức là, ờ, bây giờ mình không có nguồn lực để mình có thể hỗ trợ người ta, thì bây giờ mình hỗ trợ người ta bằng những cái kỹ kỹ năng mà mình hiện tại mình đang có, đúng không? Như bạn nói thì cái việc mà dạy ví dụ như là dạy tiếng Anh đi chẳng hạn, thì đơn cử như bản thân mình thì mình cũng cũng có khả năng ngoại ngữ mà, thì tại sao mình không sử dụng cái khả năng ngoại ngữ đấy mình đi giúp cho người ta? Biết đâu đấy, về sau người ta cũng có thể sử dụng cái khả năng ngoại ngữ đấy, coi như là một cái cần câu cơm. Ờ, cái này hay nha!
Ừm, chính xác. Ừm. Ừm, chính xác đó bạn. Ừm, đó. Rồi thì bên, a, bên cạnh cái việc đó ha, thì mình cũng, ờ, thực ra á bạn, cái để mà nói là làm sao để tôi giúp được bạn, ừm, tốt nhất á, thì đây là một cái bài toán rất là nan giải luôn, mà không không chỉ bạn mà những cái tổ chức từ thiện lớn nhất trên thế giới hiện tại họ vẫn đang rất là đầu tư để họ tìm <sniffs> tìm hiểu coi là làm sao tôi giúp được cái cộng đồng này một cái cách tốt nhất. Thì, ờ, ừm, ừm, thì đây là cái câu hỏi khó không chỉ cho riêng bạn, nhưng mà hổng sao hết bạn, tại vì đằng nào cũng hông có câu hỏi đúng nhất ở cái thời điểm hiện tại. Cho nên là bạn ờ, cho nên là nếu mà được thì bạn hãy cũng có nghĩa là lúc nào bạn cũng, ơ, tìm hiểu nè, bạn coi coi là, à, hiện tại có những ai đang cần giúp đỡ thì bạn tự đặt cái câu hỏi đó cho bản thân thôi, nếu mình là họ thì mình sẽ cần cái gì nhất bây giờ. <sniffs> Và nếu mà bạn có thể giúp được bất cứ một cái gì dù nhỏ tới đâu, miễn là trong tầm khả năng của bạn á, thì bạn cứ làm thôi và mình thấy là bạn cũng đã làm cái điều đó rồi. Cho nên là mình thấy là bạn hoàn toàn là đang đi đúng hướng rồi. Ờm, và nếu như ờ, nếu như mà cái điều này nó làm cho bạn cảm thấy như là bạn có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội, và nó nó nó nó làm cho bạn tìm ra được cái ý nghĩa, cái giá trị của mình trong cái cuộc sống này thì nó càng tốt đi thôi, đ đúng hông? Nó, kiểu, một công đôi việc nè. Thì bạn thấy làm sao về, ờ, ờ, những cái đề xuất này của mình?
Ừm, mình hiểu. À! Ô kê. Ừm, mình hiểu. Trời ơi, đúng á! Ừm, cái này công nhận là, ừm, nói chung là nghe bạn nói xong thì mình cũng thấy là rất là đúng ấy, bởi vì là đấy, trước đó thì mình cứ băn khoăn cái câu câu hỏi là "ý nghĩa của mình trong cuộc sống là gì?" ấy. Nhưng mà bây giờ mình cũng phát hiện ra là, ừ, hóa ra mình sống thì đương nhiên là mình cũng cũng có thể đem lại những cái ý nghĩa cho người khác. Mặc dù chỉ là bằng những cái việc rất là nhỏ thôi, nhưng mà một một miếng ăn thì vẫn đáng quý hơn là không có gì mà. Ờ, hôm nay cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái lời khuyên vừa rồi nha. Mình cảm ơn bạn nè!
Ừm. <chuckles> Đúng rồi đó. Ừm, cảm ơn bạn. Bye bye!